Dac et t ton cheval dont on parlait o Odin, s heu, ce que tu me disais tout à l'heure. Il était décédé déjà à ce moment là ou ou? Non pas encore.
Oui. Ouais. Non, non, non, il était resté, heu, chez ouais, il était resté chez mes parents, heu, à la retraite. <laughs>
<chuckles> Il te manquait pas?
Si si, il me manquait mais tu vois? Mes parents m'envoyaient tout le temps des petites photos, puis dès que je rentrais, heu dès que je rentrais en France je pense que, c'était la 1re personne que j'allais voir avant même, heu, mes parents, tu vois? <laughs>
Des photos. <chuckles> Donc oui, loin des yeux mais près du coeur, tout à fait. Du coup, ça s'est manifesté comment à ce retour alors ce cette nouvelle, heu, ce nouveau contact avec le le monde équestre?
Ah ouais vraiment, vraiment, voilà et puis, heu Et bien écoute j'ai repris le l'équitation dans un club à côté de chez moi, hem, j'ai, mmh ouais j'ai repris, heu, une 1re année, qui s'est très, très bien passée et puis, hem, heu, j'ai pris un cheval. Ce qu'on appelle en demi-pension en fait, heu, c tu es pas le propriétaire du cheval mais tu peux l'utiliser quelquefois dans la semaine, en accord avec son propriétaire
Mmh mh. D'accord donc il y a des propriétaires qui vont laisser, heu, bah, des chevaux
qui sous-loue en fait si tu préfères, heu, leurs chevaux.
Waouh. OK, d'accord et donc heu, c'est comme si, heu, le cheval était partagé entre toi et la propriétaire du cheval?
Voilà. Exactement, voilà. Ouais, exactement donc heu, avec c ouais c'est bah c'est un moyen de partager les frais souvent, hein.
D'accord, c'est intéressant. Ah beh, oui, du coup les frais sont divisés que les frais de garde, lé l'entretien, la nourriture.
Ils sont divisés en 2, ouais. Voilà, ouais. Ouais, ouais donc heu, avec ce cheval là j'ai eu plein de chouettes moments mais heu, j'ai eu un énorme accident.
Mmh mh. OK.
Heu, qui m'allait ouais, ouais à cheval, ouais en promenade, heu, en fait c'était l'ouverture de la chasse et j'avais pas réagi que c'était l'ouverture de la chasse et heu, il y a un un chasseur qui a tiré, heu, juste à côté, heu, de nous quand on passait au tu vois? Dans un chemin sur un chemin. Évidemment mon cheval a eu très peur, hein, tu t'en doutes, heu, et on est tombé tous les 2 en même temps donc il m'est tombé dessus
Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tu as eu un accident à cheval ou heu, en dehors? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. <gasps>
et on a roulé ensemble, heu, p on a dévalé une, heu un petit mouvement de terrain, et on a roulé en fait l'un sur l'autre donc heu, lui il s'est relevé, moi pas, <laughs> hem
Qu'est-ce que tu as eu comme séquelles là de cet accident? Parce que ça a l'air quand même, heu, hyper important là de ce que tu me décris?
alors, heu Ouais, ouais, j'ai eu, bah, mmh, le bassin fracturé le coccyx et le sacrum fracturé et puis, heu, un problème aux cervicales. À part ça pas d'autres, heu, fractures. Ce qui à mon avis, heu, est quand même balèze vu la chute que j'ai faite, heu, mais ça m'a laissé plusieurs mois, heu, dans un dans un fauteuil roulant puisqu'en fait, heu, je sentais plus mes jambes.
Mmh mh. Mmh. Ah ouais!
Voilà, voilà.
Tu as tu as dû avoir peur à ce moment-là, de plus sentir tes jambes, de te dire: «Bon peut-être que je marcherais plus».
Heu, ouais, c'est un drôle de ouais c'est un drôle de moment, ouais. C'est un
Et l et le cheval?